Ừm, thì hồi đó thì, ừm, mình vẫn xong cái cái cái cái cái cái cái giờ đó bạn. Tức là nếu như mà không có một cái áp lực, hay không có một cái deadline, hay không có một cái, ừm, bài toán mình phải cần phải dạy giải á, thì mình vẫn sẽ hoàn thành được nói trong vòng 8 tiếng. Nhưng mà chỉ khổ một cái á là khối lượng công việc nó nhiều, phải, ưm, quan hệ rồi giao tiếp với lại đồng nghiệp, rồi đối tác, rồi phải đối nội nữa, nó nó ra thành ra là rất là nhiều thứ mà mình phải buổi tối mình phải làm á bạn. Ừm.
À. Chạy nước rút á, ừm. Ừm. Rồi. Ờ, bạn đem về nhà là thường thường bạn làm ở đâu? Làm trên máy tính, hay nói chuyện điện thoại, hay là như thế nào?